Да, с детьми действительно бывает непросто, я тебя понимаю. Тут, э, даже сложно что-то советовать, потому что у у всь у каждой семьи свои проблемы и сложности. А как ты думаешь, возможно, а, начать договариваться с твоими детьми, чтобы они всё-таки были немного самостоятельнее? Ну, может быть, для начала придётся, а, такой использовать некий шантаж. Допустим, если вы не слушаетесь с первого раза, не укладываетесь, вот ограни ограничить их временем. Вот с такого-то по такое вы укладываетесь, а если вы не выполняете то, что нужно сделать перед сном, то есть зубы, потому что это надо потом лечить у врача, это всё очень важно. Поэтому тогда вы вот что-то недополучаете в своих развлечениях. Может быть, там, э, забирать планшет, ограничивать время экранное. Ну, толь то, что на них подействует, и при этом приучать их к самостоятельности. Как ты думаешь, это возможно?
Ну, в принципе, да, возможно, конечно, надо это сначала только мне будет им, э, а, огласить, как говорится, новые правила. А наверное, даже, знаешь, может быть, э, с воскресенья, кстати, эта идея, а в воскресенье, да, сделать такой чек-лист, да, как у нас будет проходить каждый вечер теперь, что у нас теперь новые правила, например, да, как-то так, и чтобы они там даже подписались. То есть, это будет как контракт, знаешь, такой между нами, да, что если они его да, что если они его не соблюдают, то то я, да тогда конфискую, там, не знаю, телефон там или ещё что-то. Э, да, в принципе, такое может сработать. Почему нет? Надо будет попробовать.
Да, конечно. Да, нужно заинтересовать. Мгм. Да, вначале выглядит всё очень сложно, потому что до всех нужно донести, объяснить. А, скорее всего понадобится применить вот это наказание, лишение от чего-то. Чтобы они, на себе поняли, что для них важнее, а, качественно выполнить всё, что нужно перед сном, и спокойно спать, и как бы чтобы ни в чём их не ущемляли. Либо сделать всё спустя рукава и потом расплачиваться там чем-то, то, что им дорого. Или наоборот, э, какое-то поощрение придумать, то есть это надо смотреть, что твоим детям больше подойдёт. Например, если они себя хорошо ведут в течение недели, вы какие-то бонусы делаете на выходных. Ну, или не обязательно на выходных, можно и другие, но заранее. То есть они должны это как бы заработать, то есть их работа быть послушными. Вот, и со временем у тебя освободится куча времени.
Ну кстати да кстати да это ты Ну да. Ага. Мгм. Но ты знаешь да.